अ, मैं ना अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती हूँ और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ज़रूरत के कार्य होते हैं उनको नहीं करते हुए और जो बिना मतलब के होते हैं, कि मतलब उनको करना ज़रूरी तो है लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जितने दूसरा वाला दूसरा जो कार्य है वो है। लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो अ, जो है मैं पहले-पहले करने की कोशिश करती हूँ, वो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। तो ऐसे मुझे फ़र्क करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और मुश्किल के अलावा मैं ये भी कह सकती हूँ, मैं प्राथमिकताएँ उनको दे नहीं पाती या समझ नहीं पाती कि क्या कार्य मुझे पहले करना है। और बस मेरी आदत जो है बस कार्य करने की है कि बस मैं अ, बिल्कुल भी फ्री ना बैठूँ, कोई न कोई कार्य करती रहूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि कार्य करते-करते भी दूसरे कार्य की किर चिंता होने लगती है कि ये कार्य कर रही हूँ, अभी दूसरा भी कार्य करना है और ऐसे में बहुत ज़्यादा मैं जो है परेशान हो जाती हूँ। और फ़िर ऐसे में खुद को सँभालना थोड़ा-सा अ, ऐसा होता है कि मुश्किल लगता है और तनाव मुझे बहुत ज़्यादा होता है इन बातों को लेकर के कि जो कार्य कर रही हूँ कम से कम वही ठीक से कर लूँ, दूसरा कार्य बाद में कर लूँगी। तो अ, फ़िर मैं खुद से समझने का प्रयास करती हूँ लेकिन वो मैं खुद उसे सँभाल नहीं पाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ इसके तरीके हो सकते हैं कि कैसे मैं जो आवश्यक और महत्वपूर्ण काम हैं उनको जो पहले करूँ और अ, जो बाद के काम हैं उनको बाद में करूँ? तो आप ज़रूर मेरी इस मामले में मदद कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी काफ़ी हद तक मैं अ, समझ पाई हूँ अ, कि आप थोड़ी-सी असमंजस में हैं इस बात को लेकर के इतना ज़्यादा आप इतने सारे कार्य हैं आपके पास करने को, कि कई बार आप अ, उसमें तुलना नहीं कर पाती हैं कि कौन-सा काम मैं पहले कर लूँ। और उसके चक्कर में कई बार आप जो काम उतने ज़रूरी नहीं होते हैं वो पहले कर लेती हैं और जो ज़ महत्वपूर्ण कार्य है, वो रह जाते हैं उसके चक्कर में। बिल्कुल, मैं इसके लिए अ अ, आपको कोशिश करूँगी की अच्छी सलाह दे पाऊँ, पर उससे पहले मुझे आपकी सारी समस्या बड़े अ अ, डीटेल में और थोड़ा और जानकारी चाहिए होगी उसके लिए। तो मुझे थोड़ा-सा इसके ऊपर अ, प्रकाश डालें कि आप दिन भर में आपके पास कितना कितने घंटे होते हैं अ, अपने सारे जो का कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए? और किस प्रकार के काम हैं? क्या आप पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी करती हैं या शादीशुदा हैं, तो आपको घर के रोज़मर्रा के काम हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताएँ?
हाँ जी। हुँ। हाँ जी, ज़रूर अगर मैं अपने कार्य के बारे में बाले को बात करूँ तो मैं समझा सकती हूँ कि अ, सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा होता है कि पूरा दिन मैं कार्य कर रही होती हूँ। और आप ये समझिए कि सुबह से अगर मैं उठ गई हूँ 8:00 बजे, तो साढ़े 7 बजे उठ उठने की कोशिश करती हूँ लेकिन उठते-उठते 8:00 बज ही जाते हैं। तो फिर मैं अ, जैसे घरेलू जो कार्य होते हैं जो मेरी माताश्री हैं उनके साथ जो है थोड़ी मदद करवाती हूँ। जो घरेलू कार्य होते हैं जैसे सफाई करना और अ, बाकी के उनकी किचन में मदद करवाना अ, जो है और सब्जियाँ कट काट कर के रख देना तो वो मदद करवाने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि वो मुझसे बोलती नहीं लेकिन चूँकि उनको परेशानी है थोड़ा कमर दर्द रहता तो वो झुक नहीं सकती तो मैं उनके ये जो कार्य होते हैं सफाई को लेकर के, तो वो करती हूँ। फिर उसके बाद जो है मुझे नहा धो कर के 10:00 साढ़े 10 बजे तक फ्री होना होता है क्योंकि मुझे तब कॉलेज जाना होता। और कॉलेज क्योंकि रोज़ नहीं रहता 1 दिन या 2 दिन बाद ही जाती। हफ्ते में 2-3 दिन ही जाती हूँ तो वो जाना होता है वहाँ पर। और कॉलेज से जैसे ही मैं साढ़े 4 बजे के बाद आती हूँ तो, जैसे कुछ काम दिखा तो ठीक है नहीं तो फिर 5:00 बजे साढ़े 5 बजे अ, मैं फ्रीलांसर भी कर रही हूँ चूँकि थोड़ा-सा आय का स्रोत भी बनाना पड़ा। हम लोग शहर में रह रहे तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है तो इसीलिए अ, थोड़ी-सी मदद करने के लिए घर के लिए। अ, वो भी कर रही हूँ तो वो कार्य करती हूँ और वो देर रात तक लगभग चलता है। और कई-कई दिन तो ऐसा होता है कि 4:00 बजे सुबह के 5:00 बजे अ, जो है अ, मैं कार्य करती रहती हूँ और ऐसे में बहुत ज़्यादा कार्य ऐसे भी होते हैं बीच-बीच में, अ, जिनकी मुझे चिंता होती है कि मम्मी के साथ काम करना है, मम्मी अकेली लगी हुई हैं। अ, और जैसे सुबह अगर मैं कर रही हूँ तो अ, मैं फिर सोऊँगी नहीं अ, फिर लगता है कि थोड़ा-सा कार्य करवा लेती हूँ मम्मी के साथ में फिर स अ, जो है दोपहर में सो जाऊँगी और फिर उसमें लगी रहती हूँ। अ, तो ऐसा होता है कई बार ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे काम से परेशानी नहीं है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए पहले और जैसे अभी कार्य कर रही हूँ। उसको उतना शिद्दत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पढ़ाई को भी कई बार मैं पीछे छोड़ देती हूँ, और फिर एकदम से परीक्षा का समय आता है फिर एकदम से उसमें लग जाती हूँ, जी।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। अच्छा। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी, आप बिल्कुल हताश मत होइए मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी। आप अपने अ, माता पिता की भी मदद करना चाहती हैं अपने आपने जैसा बताया कि आप अपनी माँ की अ, किचन में मदद कराती हैं सब्जियाँ वगैरह अ, काटती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी सुन के कि आप अ, अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्णता ना देके आप अपने माता-पिता जैसे जो आपकी माँ हैं उन जो उनको अ, स्वास्थिक परेशानी है, आप उसके बारे में बहुत सोचती हैं। अ, आजकल के बच्चे तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी नौकरी अप कैसे अपना पैसा कमाएँ। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको इस चीज़ की दाद दूँगी कि आप अपने माता-पिता को इतना सपोर्ट करना चाहती हैं और अपनी बचत भी करना चाहती हैं पैसों की, क्योंकि आपने जैसा बताया थोड़ी आर्थिक स्थिति अ, कमजोर है आपकी। तो अ, बिल्कुल मैं इसके लिए आपको सलाह दूँगी कुछ ना कुछ। अ, तो थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप पढ़ाई कर रही हैं और थोड़ा फ्रीलांसिंग काम भी करती है, तो किस काम की जो डेडलाइन है सबसे ज़्यादा नज़दीक है आपके? या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है जो आपसे कहीं न कहीं इन सारे बाकी के कार्यों में वो छूट जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको लगता है कि मैं ये काम को सबसे आवश्यकता दूँ लेकिन वो कहीं न कहीं हो नहीं पाता। उसके बारे में थोड़ा बताएँ?
हाँ जी। हाँ जी। हुँ, अगर मैं इसके बारे में साफ़ तौर पर बात करूँ ना तो अगर मेरी समझदारी यही कहती है कि कार्य तो ठीक है जैसे-तैसे चल जाएगा फ्रीलांसर का और वो हमेशा तो रहेगा नहीं। थोड़ा-बहुत अगर होता है तो ठीक है नहीं तो अ, जितना भी है उसमें गुज़ारा करने की कोशिश करूँ। इसके अलावा मेरे लिए प्राथमिकता मुझे लगता है पढ़ाई को बनाना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर अच्छे से पढ़ ली सारी अ, चीज़ें और कोई एग्ज़ाम या फिर किसी कंपनी में मुझे अच्छे से अ, कोई जॉब मिल गई तो वो हमेशा के लिए ही आय का स्रोत बन जाएगा। और ये जो छोटे-छोटे स्रोत हैं उनको ज़्यादा ध्यान पे ना दूँ। तो यही है कि जब अ, कोई डेडलाइन मेरे लिए बनती है कि ना उम, जैसे मेरे एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन कामों को थोड़ा-सा बंद करूँ और पढ़ाई के लिए ज़्यादा सोचूँ। तो मुझे लगता है वो प्राथमिकता भी है और ए उसकी एक डेडलाइन भी है कि कुछ उम्र तक ही पढ़ाई की जा, सकती है उसके बाद तो नहीं हो सकती। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। उ, जी। बिल्कुल सही बोला आपने पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, तो उससे ज़्यादा प्राथमिकता तो आपको वैसे भी किसी चीज़ को नहीं देनी चाहिए। अच्छे से पढ़ेंगी कुछ अ, आप अपना भविष्य बना पाएँगी तो उस और अच्छे से आप अपना अपने माता-पिता को भी अ, सपोर्ट कर पाएँगी और मदद कर पाएँगी। अ, आप थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि प आप कौन-कौन से काम टालते हैं और क्यों का अ, टाल पा टाल रही हैं आप? क्या आप जैसा आपने बताया आपकी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी माँ का ध्यान रखना है और अम, आप फ्रीलांसिंग भी करती हैं, तो अ, क्या इसके कारण आप अपनी जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो टाल रही हैं? जैसे पढ़ाई तो आपने बताया थोड़ा-बहुत आपकी अ, कंप्रोमाइज़ हो ही रही है इन सारी चीज़ों में। पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मतलब मुझे थोड़ा-सा इसको ना अ, डिटेल में बताइएगा इस बार।
जी। हाँ जी। हाँ जी, ज़रूर मैं बता पाऊँगी देखिए इस बीच ना मैं खुद का ख़याल नहीं रखती बिल्कुल भी और आप ये समझिए जिस प्रकार की अभी मेरी उम्र है उस उम्र में लड़कियाँ जो है कितनी सज के सँवर के रहती हैं, खुद का ख़याल रखती हैं, चमकती हुई दिखती हैं और कई बार ऐसा होता है कि जैसे पढ़ाई की तो मैंने कहा ही और कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई बहुत ज़्यादा जैसे अगर मुझे किसी दिन सफाई भी करनी है, तो मैं मम्मी से मम्मी से बोल देती हूँ कि मैं अभी काम कर रही हूँ, जैसे फ्रीलांस कर रही हूँ मुझे लगता है अब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो घर के कार्य हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है। कई बार तो सच में मेरा मन नहीं करता मना करने का मम्मी से किसी भी कार्य का, लेकिन कई-कई बार मैं मम्मी को इतनी अच्छे से समझाती हूँ कि मम्मी ये कार्य करना ज़रूरी नहीं है, मुझे थोड़ा-सा पैसे कमा लेने दो। तो तब मुझे बुरा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए और थोड़ा खुद का ख़याल रखना चाहिए मैं खुद को समय नहीं देती। खुद के कामों को बहुत ज़्यादा टालती हूँ, अगर मुझे पार्लर भी जाना होगा ना तो मैं 2-2 महीने टालती रहूँगी खुद को कि नहीं बाद में देखूँगी बाद में देखूँगी। तो ये मुझे आदत बहुत खराब लगती है अपनी।
हाँ। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। बिल्कुल। अ, आप परेशान मत होइए सबसे पहले तो, और आपने सही कहा कि आपको सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना, कि आप बहुत ज़्यादा अ, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा अ, इतनी ज़्यादा इन इन सब चीज़ों में आप व्यस्त हो गई हैं, सब कुछ आपको करना है। तो सबसे पहले तो ना, आप ये तनाव हटा दीजिए, क्योंकि आप तनाव रखेंगी और उसके साथ ये सब काम करेंगी तो, ना आप एक चीज़ पे ध्यान दे पाएँगी और अ, उससे काम भी आपका खराब होगा, सच ब सच कहूँ तो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा काम डाउन होना है, थोड़ा-सा ध्यान लगाइए, थोड़ा-सा मन को शांत करिए। उसके लिए जो भी करना पड़े, आप थोड़ा व्यायाम भी करना शुरू करिए। अ, भ भले ही 10-15 मिनट के लिए, अपने ही एक रूम में बैठ के थोड़ा-सा ध्यान लगा लीजिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। रही बात आपकी प्राथ कामों की प प्राथमिकता की, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने का कार्यों को थोड़े अ, हिस्सों 4-5 हिस्सों में बाँटिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य हैं, उनको ज़्यादा महत्वपूर्णता दीजिए और अ, जैसे आपने बताया, आप अपने माता-पिता का अ, ख़ासकर के अपनी माँ का बहुत अ, के लिए बहुत चिंतित रहती हैं। तो उनके लिए आप थोड़ा-सा ऐसा कर सकती हैं कि कोई अ, एक किसी पेशेवर की मदद लेके, अगर वो ठीक हो पाए, उनका इलाज करवा पाएँ आप, तो उसपे ध्यान दीजिए, जिससे कि वो अ, अपने कार्य भी किचन विचन के कार्य, जिसमें ज अ, जो आपका भी द समय बचा पाएँ, तो वो वो चीज़ उन उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, और अपने जो प्राथमिक काम हैं, उनको महत्वपूर्णता दीजिए। जैसे आपने बताया, फ़्रीलांसिंग करना आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें, जो-जो अ, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं आपके लिए। सबसे पहले आप एक रुटीन सेट कर लीजिए, 1 लिस्ट बना लीजिए कि मुझे इस हफ़्ते ये-ये कार्य हैं और जो ज़्यादा ज़रूरत वाले काम नहीं हैं, उनको आप आखिर में रखिए लिस्ट में। तो ऐसे क्या होगा ना, आपके जो ज़रूरतमंद काम होंगे, कार्य होंगे, वो आप जल्दी कर लेंगी और पहले ही वो पूरे हो जाएँगे। तो उसके बाद आपको अपनी फ़्रीलांसिंग और पढ़ाई के लिए भी समय मिल जाएगा और अ, जो आपके छोटे-मोटे कार्य हैं, आप जैसे कभी उम, समय मिला, तो अपनी माता-पिता की मदद कर दी, घर के घर के काम कर दिए, तो ये सारी चीज़ें करिए और जो ए इधर-उधर की चीज़ें हैं, इंटरैक्ट वो इंटरप्शंस हैं, जो आपको अ, परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें, उनको थोड़ा आप अपने दिमाग से निकाल दीजिये। आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्राथमिकता उनको ही देनी है अ, पढ़ाई और अ, रही बात आपकी फ़्रीलांसिंग की, पैसे कमाने पे। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपकी अ, जो समस्या है, वो ठीक हो जाएगी जल जल्द ही।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ। जी। हुँ। हाँ। हाँ। जी। वाक़ई में, आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया और अब मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।